Ну супер, слушай, ну это прекрасно. А, сл э, такой вопрос. Насколько, м, ты себя чувствуешь профессионалом своего дела? Вот насколько легко ты можешь, м, обучить, э, преподать, а, объяснить то информацию, ну и, в общем-то, тематику урока, и есть ли у тебя какой-то свой собственный подход в этом?
Э, я чувствую себя уверенно, э, в там объяснении новых тем, э, то, как я преподношу это, там, разным, э ну, потому что есть ученики, которые воспринимают информацию по-своему, кому-то нужно визуально, кому-то нужно, э, там это слышать. И, как бы я умею уже найти подход, э, и в принципе объяснять информацию мне нравится, и мне даётся это тоже довольно, а, легко, и мне это интересно. То есть если кто-то что-то не понимает, меня это не раздражает, мне наоборот как-то интересно вот найти подход конкретно к этому человеку. Поэтому в принципе это приносит мне удовольст
Отлично. Ага. Супер, звучит очень позитивно. А скажи, пожалуйста, ещё такой момент, м. Ты себя считаешь, э, таким, м, творческим человеком? То есть ты тебе нравится, э, раздумывать над разными подходами вот в своей работе, как-то вот иначе объяснять, э, какие-то темы, то есть, ну, т но вот как-то даже ф ну произ не не двигаться по какому-то шаблону, а вот как-то придумывать, м, новое что-то.